Ờ, thật ra là 5 người bạn đó là chỉ có 1 nữ thôi, còn lại là 4 nam nha. Thì mình nghĩ là nam nữ thì cũng sẽ có phát sinh những cái chuyện tình cảm. Ờ, thì cái thời điểm mâm tại vì phin á, thì tới có 3 phần lận nha, thì nó sẽ diễn biến phần. Thì ở phần một á, thì, ừm, chưa có có nhiều cái tiến triển tình cảm mà nó chỉ khắc họa là, ừ, quá khứ thì hai người cũng có một chút tình cảm với nhau nhưng mà, kiểu, nói hổng có được. Thì qua phần thứ 2 thì cái tình cảm nó từ từ gắn kết nhiều hơn, và tới phần thứ 3 là coi như là hai người đó đã xác nhận, hai người bạn trong cái nhóm đó đó, đã từ từ xác nhận mối quan hệ đó luôn, nó tiến triển theo từng phần á.
Ừm, ừm, đúng rồi đó. Ờ. Ờ, vậy là 3 phần luôn. Ừm. Ừm. À, à, à, ừm, ừm. Ừm. Ờ, dễ thương quá dạ. Ờ, dễ thương quá ha, nghĩa là cái phần thứ nhất á, thì cũng chỉ sơ sơ thôi, cái cho tới phần thứ 3 là xác nhận luôn, xong rồi có ba bạn kia có ủng hộ hông? Hay là có một ai trong ba bạn đó là thích cũng thích một bạn nữ trong đó hông?
Rồi. Có luôn, thật ra là cũng có một bạn nam thích nữ đó, nhưng mà nhưng mà cái, a, cái thời đó là cái thời đại học rồi mà giống như là hồi xưa các bạn hiểu lầm nhau á, mà hai người đó hông có tới được với nhau, thì sau này thì cái tình cảm nó hổng còn nữa, nên là khi mà hai cái bạn kia mà quen nhau á, thì mọi người còn lại bất rần nhẹ nhàng nha. Nhưng mà có một cái điều hài hước á, là bạn biết là lớp đông người thân nhau á, mà tự nhiên có một trong hai người quen nhau thì nó rất là kỳ, đúng hông? Nên là hai bạn đó rất là giấu giếm luôn. Tới thật ra là tới cuối cùng của cái phần 3 phần cuối cùng luôn á, thì tất cả mọi người mới hay, còn cái bộ phin nó cái sự che giấu, kiểu, đáng yêu, dễ thương á, của hai cái người này hai vậy đó.
Ê, cũng drama chứ bộ, cũng ờ. Ừm. À. Rất là ủng hộ luôn. Ờ, ờ. Ừm. <laughs> Ừ, ừ. Ừ, ừ, ừ. Ừ. À. Ủa, tức là tức là, ờ, hai cái má hai cái người đó quen nhau, nhưng mà rồi ba cái người kia biết, nhưng mà cố tình, kiểu cố tình tỏ vẻ như là không biết, có đúng hông?
Đúng rồi, có nghĩa là lúc đầu thì hai người này giấu, cũng cũng rất là được nha. Cái xong từ từ bạn biết là bạn thân ở với nhau mỗi ngày, coi như là mọi người gặp nhau mỗi ngày mà, từ từ nó cũng lộ ra, cái ba người này mới thấy là hôi, muốn chiêu che giấu thì để cho che giấu luôn, mấy người này cũng hổng có bắt bài á, hổng có cho lộ ra á.
<laughs> Dễ thương quá dạ? Ừ, ừ. Ừ. Ừm, ừm. <laughs> À, nhưng mà có cái chi tiết nào mà, kiểu, ưm, nó, kiểu như, mấy người kia biết nhưng mà, kiểu, cố tình mà lờ đi, có chi tiết nào mà hài hài kiểu vậy hông?
Ờ, có một cái chi tiết là á, buổi trưa đó đó, là hổng có cả nhóm hổng có hẹn ăn ăn chung với nhau nha, mà hai người đó là hẹn ăn chung với nhau ở trong cái phòng riêng, bác sĩ thì sẽ có cái phòng riêng á, xong rồi bình thường cái ba người này nè, rà, kiểu như là, lén nhau á, là thôi sẽ tạo bất ngờ cho cái cái bạn trong phòng đó đó, mình sẽ rủ đi ăn đi, cái xong tới cái lại thấy hai người kia đang ngồi ăn với nhau, cái ba người này hài quá à, đ đang suy nghĩ là hổng có biết là bây giờ mình nên xông vào hay là mình thôi thôi thôi im im luôn, cái x đúng rồi, đúng rồi, cái xong mấy bạn này nói, bây giờ nếu mà để lộ ra rồi á, thì cái hơi khó xử cho hai người kia á, nên là cũng làm bộ đi chỗ khác luôn, rồi cuối cùng là trưa đó thì ba người nàng ăn với nhau, rồi hai người kia ở trong phòng ăn riêng với nhau.
Ừ. Ừm. Ừm. <laughs> Ừ, ừ, ừ, đang phải giả bộ, đang phải diễn, <laughs> ừ. Ừm. Ê, dễ thương quá ha! Kiểu như, xong rồi ờ, ờ, kiểu như là hổng có muốn bạn của mình bị cảm thấy bị xấu hổ ấy, ừm. Nhưng mà cái phim đó là nói về là bác sĩ, đúng hông? Thì chắc chắn là sẽ cũng có sẽ những cái cảnh chữa bệnh nó mà nó cảm động á, thì bạn có cái cảnh nào mà khiến cho bạn nhớ mà, kiểu, cảm động lắm hông? Đến mức thuộc lòng luôn hông?
Nói chung là phim hay lắm. Đúng rồi đó, ừm.